Qui, heu, qui lui, en fait, heu, sa spécialité c'était toujours d'arriver avec un ordinateur portable alors qu'à l'époque, heu, enfin, ça existait pas, hein. C'était un c'était un ordinateur portable IBM, heu, un un truc assez gros en plus hein, pour, heu pour heu, un truc pour, heu pour par rapport à ce qui peut se trouver aujourd'hui en 2025. Avec un je sais pas si tu as connu mais, c'était avec, heu, l la souris, c'était un espèce de point rouge au milieu du clavier.
Ah oui? Ah ouais. Heu D'accord. Ah? Ah bah, heu, écoute, je l'ai toujours moi le point au milieu du clavier du clavier.
D'accord, bah, écoute heu, bon après j'esp
Ça existe hein, dans les nouveaux ordi aussi. <laughs>
Ah d'accord, ah bah je savais pas du tout, tu vois, je je je découvre quelque chose.
<laughs> Mais il est peut-être plus petit. <laughs>
Alors là, il est peut-être plus petit, parce que là, on était quand même sur un truc assez gros. Heu, la résolution hein, pareil, hein, c'était Windows 95 à l'époque, heu donc, heu, voilà, c'était mais en fait, ce qui était bien, c'est qu'il y avait des jeux dessus, et puis voilà. Nous, on n'avait pas de jeux vidéo. Heu, quelques années plus tard, j'ai eu heu, j'ai eu le la la célèbre Game Boy
Ouais ouais. Ouais. <chuckles> Mmh mh. Mais ouais. <laughs> Tout à fait. <chuckles> Et heu, du coup, il l'a amené pour vous? Pour vous, pour pour
Mmh. Mais c'est vrai que mais c'est vrai que c'ést c'était tout Alors, il l'emmenait pas pour nous, il l'emmenait parce que ça faisait partie de son travail et que pendant, heu, pendant que pendant qu'en fait, heu, entre guillemets, puisque c'était c'est c'est un peu vieux jeu de dire ça hein, désolé, mais c'est vrai que c'était les femmes qui préparaient les, heu, le re le le repas et heu et les hommes
D'accord. Oui, tout à fait. Mmh mh. C'est pas vieux jeu, hein, c'est souvent encore, heu, le cas. <laughs> Oui.
c'était souvent ça hein? Et les hommes, en fait, heu, voilà, quand c'était du poulet, bah c'était le le les hommes qui allaient, heu, bah, au poulailler et puis, heu, préparer les poulets. Heu, quand c'était le moment de Noël, ben voilà, nous, enfin les hommes parce que les enfants, on passait notre temps à jouer et à passer d'un bras à un autre hein, concrètement
N oui, tout à fait. Oui, tout à fait. <chuckles>
et heu, les hommes ouvraient les huîtres, heu, préparaient les fruits de mer puisque c'était un grand moment aussi, heu
Oui. <laughs>